Ben, heu, c c ça va vraiment dépendre, en fait, finalement de, hem, de ce qu'on aime comme, heu, comme style de jeu. Mais tu vois, moi, c'est vrai que depuis que je suis pas tout petit, parce que sinon, faudrait se poser des questions avec mes parents. Mais, depuis, on va dire un un certain âge, heu, où j'ai été à peu près mature. Je joue, bah j'aime bien les jeux de guerre. Donc concrètement, je joue, heu je joue à Call of Duty. Je j'aime bien Battlefield. En plus, y a un nouvel opus qui est sorti Ouais, des FPS, exactement. Mais, je ma passion principale, c'est quand même, heu, l l'au l'automobile. Heu, donc je t'avoue que je suis tiraillé tout le temps entre, les FPS et les jeux de simulation, donc, heu, surtout orientés automobile quoi.
Mmh mh. Ça c'est le piège, effectivement. Oui. FPS. Ouais. FPS. D'accord. Ouais. D'accord. D'accord, d'accord. Ah! je vois. D'accord. C'est, ben, c c'est intéressant, apparemment il y a il y a le choix. Alors, je je je je vais te poser une question, heu hem, le les jours où, tu as des problèmes de de connexion, heu, internet, heu, récurrent, heu, r imaginons, un cas de figure, où une journée, voilà, tu es il y a un black-out, heu, internet. Ton fournisseur, heu, d'accès, heu, internet est est out. Voilà, donc tu as plus accès du tout à internet. Alors, est-ce que tu as une alternative? Heu, ou pas?
C'est soit l'un, soit l'autre. C'est ça. Oui, dis-moi. Mmh mh.
Pour te détendre.
<chuckles> C'est vrai que vu comme ça vu comme question piège, heu! Si c'est que le réseau qui est coupé, j'aurais envie de te dire que que ma console fonctionnerait quand même parce que j'ai des jeux où j'ai pas besoin d'internet dessus. Heu, j'ai un jeu de simulation automobile qui n'a pas besoin d'internet. J'ai un jeu de mécanique automobile qui n'a pas besoin d'internet. Et puis après, heu heu, si il faut, j'ai, heu, j'ai mon ordinateur, j'ai mon téléphone, heu heu, j'ai heu j'ai j'ai qu'est-ce que j'ai sur le téléphone? Je dois avoir des jeux, heu, voilà. Mais c'est vrai que si tu pensais à ce que je te dise, que j'allais lire un petit livre, heu, pleinement dans mon lit avec un thé, je t'avoue que la lecture c'est pas trop mon truc donc, heu. <chuckles>
C'est une question piège, hein, question piège. Ah, je vois. Mmh. D'accord. D'accord. Ouais, je comprends. C'est c'est c'est c'est ta solution de repli. Heu, ce qui m'intéresserait de savoir aussi, c'est en fait, le la le temps que tu passes, en fait. Est-ce que, heu, tu tu vas t'imposer effectivement d'avoir une hygiène de jeu spécifique? C'est-à-dire, jouer 1/2 heure, faire une petite pause de 5 heures, ou tu es tellement pris dans ta session de jeu que tu tu vas pas voir, heu, l'heure passer?